A lô, ừm, chào bà nha.
Hello, xin chào bạn nha! Hôm nay công việc có căng thẳng hông nè?
Ừm, thì nói chung là đã từng thôi, chứ bây giờ thì tôi rất là chill rồi. Tui s làm việc tự do rồi, ừm, hổng có làm hành chính nữa nên là cũng khá là, ờ, không còn căng thẳng nữa đó, rất là vui vẻ. Còn bạn thì sao?
Ừm. Vậy á hả? Ồ, ôi, thích ha! Ừm. Tôi cũng vậy á, tôi cũng là tôi cũng chọn mấy việc nhẹ nhàng rồi á, nhưng mà gian khổ không biết dành phần ai đây? <laughs>
Ừm hứm. À. <laughs> Trời ơi, ai chả thích việc nhẹ lương cao, đúng hông? Ừm, đó. Đúng, chính xác, chính xác. Ừm, nhưng mà ừm. À, vậy hả? Ừm, ừm, vậy thì lúc đó là ờ, bà lúc bà căng thẳng vậy là bà có nói ra để, ừm, kiểu, mọi người giúp đỡ bà trong công việc hơn hông? Để đỡ căng thẳng á?
Ừm, sức khỏe đảm bảo đồ đó, đúng hông? Đó. Nhưng mà ngày xưa tôi cũng từng giống bà vậy đó, kiểu, làm căng thẳng lắm, ừm. Ừ, đến một lúc cũng phải lựa chọn, kiểu vậy.

Đúng rồi, khó lắm, trong chế cái chuyện mà liên quan đến tinh thần á, tui nói bà nó ảnh hưởng kinh khủng, đúng rồi.
Ừm, ừm. Rất quan trọng. Chính xác, ảnh hưởng tới sức khỏe thể chất luôn á chứ, đó, đó, đâu làm được gì đâu, thiệt. <chuckles>
Đúng rồi, đúng rồi, nên là mình mình phải ý thức chăm sóc mình thôi, cân bằng thôi.
Chính xác, thì ừm, thì lúc mà bà có cái, gọi là, cách cân bằng nào hông, giữa cái việc mà công việc nè với lại sức khỏe tinh thần của mình nè?
Ừm hừm. Ừm, sau đó thì thì, ờ, tui cũng, ơ, mất nhiều thời gian để tui, ơ, làm những cái công việc khác, cũng cũng ờ, ừ, cũng chật vật, xong rồi tui cũng học, ờ, về thông minh cảm xúc rồi học thiền, rồi, ờ, từ từ tập, đó, rồi xong ờ, viết nhật ký, ơ, tui làm nhiều trò mà rồi thì, ừ.
Ừm, ừm. Chữa lành, chữa lành. <chuckles> Ờ, ờ, ờ. Ừm, ừm, hay nha. Ờ, ờ, ờ. Ờ. Ừm, ờ, viết nhật ký, tui cũng, nơ, ơ, cũng hay vậy á, ờ, mà tui thì có thói quen là viết chuyện vui thôi, không viết chuyện buồn.
Ờ. À, thế à? tui vui buồn gì tui cũng viết hết á, tui viết lại hết, ờ, tổng kết ngày, tổng kết tháng, tổng kết năm rồi tổng kết chứ, phải tổng kết lại coi mình sao trong cái tuần đó, rồi mình muốn làm sao nữa, ờ, để m mình có cái gì muốn thay đổi hông.
À, đúng rồi. À, vậy hả? Ừm, ừm, ừm, đó. Wow, tổng kết luôn hả? <chuckles> Ừm, ừm. Hiểu, hiểu, hiểu, hiểu. Ừm, nói chung là, ờ, tui thấy là dành thời gian cho bản thân mình, đúng hông? Nhìn nhận lại, đó, rồi coi coi mình có đang ổn không, phải tự hỏi mình chứ, đúng hông? Chứ mình cứ bị cuống cuồng vô công việc á thì mình cũng quên mất bản thân đi.
Ừm, đúng ha. Đúng rồi. Ừm. Ý lại rằng mình Ừm. Đúng rồi, nhưng mà ha, nếu mà mình hông có công việc á, mình hông có tài chính là mình cũng căng thẳng nha. Nhưng mà quay lại là đúng rồi, <laughs> đúng rồi, nên á là phải có việc, ờ, có việc, phải có phải có thu nhập đúng rồi, một chút để mình, ờ, mình giữ được cho mình, ờ, cân bằng, đó, rồi, xong rồi ừm.
Ừm, ừm. Ờ. Ờ, ê, cái đó áp lực đồng tiền nó còn khác dữ nữa nha, <laughs> dữ dằn nữa đó, đúng hông? Nói chung là có đồng ra, đồng vô, ừm, đúng rồi, hông nhiều cũng phải ít ít, đúng hông? Đúng, đúng. Đúng, đúng, chính xác. Đúng, đúng, chứ hả, hông có tiền tiêu nha là họ trầm cảm nha, thiệt, <laughs> muốn mua gì cũng phải suy nghĩ.
Ừ, đúng rồi, không có tiền mà căng thẳng hơn cái vụ mà đi làm <laughs> đi làm mà căng thẳng, <laughs> nó căng thẳng kiểu khác, ờ.
Đúng, đúng, đúng, đúng. Chính xác, chính xác, nào nó cũng có căng thẳng đó đúng, chính xác, áp lực khác, đúng hông?
Ừm, nên tui nghĩ quay lại á, nếu mà muốn cân bằng giữa công việc với lại cuộc sống á thì đầu tiên là phải có một cái nền tảng an tâm về tài chính, an tâm chứ tui hông có dùng làm, ừm, là là nhiều nha, tại hông biết bao nhiêu là đủ hết, nhưng mà an tâm có nghĩa là cái chi phí đó mình đủ, mỗi tháng mình hông có lo lắng ở trong bao lâu, à. Đó, mình duy trì được bao lâu trạng thái đó, rồi mới tới cái chuyện là mỗi ngày mình chăm sóc sức khỏe tinh thần của mình bằng cách gì, mình nghe nhạc hay là mình thiền, hay mình đọc sách, hay mình đi đó, chơi với cháu ờ.
Ừm, ừm. À há. À. Ưm, ừm. Ừm. Ờ, đúng, đúng, chính xác, chính xác, chính xác. <laughs> À há, bởi vậy, đúng rồi. Ừm. Đúng, chính xác, đúng, đúng rồi, nó phải có một cái sở thích nào đó, đúng hông?